Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn du im Urlaub bist? Sagen wir, du bist in, ich weiß nicht, Vietnam oder so, machst 'ne Dschungelreise, und dann kommt auf einmal der Anruf: „Hey, nächste Woche Auftritt, wie sieht's aus?“ <giggles>
Mhm. <laughs> <laughs> Also, es ist äh, es kommt natürlich vor, dass man im Urlaub ist oder auch bei meinen Kollegen, und man ist aber zusammen in einer Gruppe oder so. Wir machen's immer so, dass wir vorher Bescheid sagen, weil sonst wird's komisch. Dann könnten Leute tatsächlich 'n bisschen sauer sein, wenn man nicht antwortet. Das heißt, wir informieren immer vorher: „Ich bin ab jetzt im Urlaub, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich werde abends mal nachschauen, was für Nachrichten da sind.“ Ähm, genau. Und wenn da dann irgendwas Wichtiges ist ich habe tatsächlich schon mal im Urlaub 'ne Anfrage bekommen, dann schreibt mir die Agentin meistens sogar, äh, 'ne persönliche Nachricht auf meine WhatsApp und dann äh, genau sehe ich das. Äh, ja, das beantworte ich da natürlich trotzdem, ähm
Ja. Ich, äh ich hatte mal so 'ne ähnliche Situation bei meinem damaligen Arbeitgeber, der wusste, dass ich im Urlaub bin. Ich war mit meinen Freunden in Italien, und auf einmal ruft er mich an, ob ich morgen einspringen kann, weil einer krank ist, obwohl er wusste, dass ich in Italien war. Und dann wollte er wirklich, dass ich aus Italien zurückfahre. Habe ich natürlich dann auch nicht gemacht. Aber das ist dann auch so 'n Problem mit der Erreichbarkeit, wenn man dann trotzdem ans Handy geht, weil man irgendwie so diesen na ja, also, ich verschu versuche immer sehr zuverlässig zu sein
Mhm. Okay. <gasps> Boah. Ne, natürlich nicht. <giggles> Ja.
und das ist dann manchmal auf jeden Fall 'n Problem. <snorts>
Ja klar, das ist natürlich auch ganz schön doll. Doch, so was hatte ich auch mal, da habe ich grade gar nicht dran gedacht. Da war ich aber in Kanada, ich war grad in Toronto und, ähm, ja, das war auch total schön die Zeit und, äh, habe dann aber die Anfrage bekommen, weil irgendjemand ist ausgefallen und können wir einspringen. Und, äh, dann hieß es, das ist in 7 Tagen und ich war aber drüben. Und dann haben die auch gefragt: „Wärst du bereit, wenn alles bezahlt ist, wenn alle Flüge bezahlt werden, dass du hierher kommst und, ähm, dann wieder zurückfliegst danach?“
Wow, super schön. Oh, also riesen, riesen Respekt. Hast du das dann gemacht?
Ne. <laughs>
Nein, okay, dann dann <laughs> ziehe ich meine Respekt zurück. <laughs>
Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ähm, <laughs> ich hätte es, glaube ich, gemacht, wenn ich danach dann noch mehr Zeit gehabt hätte dort. Ähm, ich habe halt aber 'ne Fernbeziehung und ich habe meinen Freund grade da besucht und f ich wusste so: Okay, ich muss jetzt entscheiden, opfere ich die Zeit mit meinem Freund, die ich sowieso so wenig habe, ähm, für diesen einen Job, komme dann zurück und habe wieder nur noch 2 Tage mit ihm. Das wäre irgendwie seltsam gewesen und deswegen habe ich gesagt: „Ich muss jetzt 'ne Entscheidung treffen“ und dann habe ich halt so entschieden. Genau, und dann gab's 'n Ersatz für mich für diesen einen Tag. Aber ich glaube, wenn's einfach nur Urlaub wäre, hätte ich's wahrscheinlich sogar gemacht.
Mhm. Mhm.